แล้วก็เราไม่ได้ ค่ะ
แล้วเคยมีประสบประการณ์เที่ยวผจญภัยที่จำได้ไหมครับ?
ผจญภัยเลยเหรอคะ?
เคยไหมมีแบบว่าเหตุการณ์ไปเที่ยวแล้วผจญภัย รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกับว่า ดูหนัง Jumanji อะไรประมาณนี้อะครับ?
อืม ไม่พยายามให้เกิด ขึ้น เรา ไม่เคยเกิดนะคะ <laughs> เคยมีแต่แบบว่าเจอพายุอะไรแค่นั้นเอง แต่มันก็ ก็ไม่ได้แบบว่าพายุแบบ อะไรเงี้ย
<chuckles> โอ้! อุ๊ย! ก็ ก็ถือว่า ท้าทายนะครับ คือก็ถือว่า ผจญภัยนะเจอพายุเนี่ย มันไม่ คือมันการเที่ยวแบบไม่ง่ายนะครับ ที่จะเจอพายุเนี่ย อืม
อา มันอาจจะไม่ได้พายุหนักขนาดนั้นนะคะ เพียงแต่ว่าเพราะว่ามันไม่ได้อยู่เมืองไทย มันก็เลย มันก็เลยทำให้อะไร ๆ ไม่ค่อยสะดวก ทั้งแบบทั้งภาษา ทั้งรถ ทั้งการเดินทาง อะไรอย่างเงี้ย แต่พายุ คือพายุไม่ได้แบบว่า โอ้โฮ ปลิว บ้านปลิว อะไรขนาดนั้น เพียงแต่ว่าเพราะความไม่สะดวกไม่สบายอะไรเลยอะค่ะ แบบ ม ลัน ก็เลยแบบว่า ติดแหง็ก อะไรอย่าง งี้
อ๋อ รุนแรงสุด <chuckles> ครับ อ๋อ ก็เท ก็เลยทำให้แบบว่า ม มันรู้สึกตื่นเต้นในการเที่ยวครั้งนั้นใช่ไหมครับ รู้สึกว่ามันได้ผจญภัยใช่ไหมอะ? อืม
ผจญภัย แต่ไม่ตื่นเต้นนะคะ รู้สึก เศร้า มาก <laughs>
<laughs> ไม่เป็นไรน่ะ ก็ถือว่าเป็นประสบประการณ์ชีวิต อา ว่าครั้งหนึ่งเราเคยผ่านมันมานะครับผม ก็ สามารถที่จะแบบว่า ไปเล่าให้เพื่อนฟัง หรือว่าลูกหลานเราฟังใน ในอนาคต ก็ได้นะครับ คือ เฮ้ย! ครั้งหนึ่งเราเคยแบบว่าไปเที่ยวแล้วไปเจอพายุทอร์นาโด อะไรอย่างงี้อะครับผม โอ้โฮ! มันก็ตื่นเต้นไปอีกแบบนะ <laughs>
ใช่ค่ะ โอ้โฮ นั่นแหละ เดี๋ยวกบไม่ถึง <laughs> <chuckles>
เออ ครับ
เคยมีไม่ถึงกับติดแน่น แต่คือไปแล้วแบบผิดหวังสุด ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ
อือ คือเคยไป ใช่ ๆ ไป ไปญี่ปุ่น เกาหลี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเลือกไปตอนที่เป็นหน้าหนาว เป๊ะ มากเลยอะค่ะ ตอนแบบ 25 ธันวา อะไรอย่างเงี้ย ที่หิมะจะต้องตก
เคยไปแล้วผิดหวังสุด ๆ ใช่ไหม? อ๋อ

เป็นเขาแบบหิมะ อะไรอย่างงี้เปล่าคะ? หรือว่าเดินเขาธรรมดา
เป็นเขาหิมะ ไม่ครับ ภูเขาไฟครับผม ภูเขาไฟ อะฮะ ณ ประเทศแบบใกล้บ้านเรือนเคียงเรานี่แหละ โอ้ ครั้งนั้น คือแบบเป็นการขึ้นเขาแบบสูงที่สุดสำหรับผมและเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเขาแบบสูง ๆ อย่างงั้นนะครับ ปกติก็ขึ้นดอยสุเทพ <chuckles> ดอยอินทนนท์ คือมันไม่ได้สูงประมาณนี้ ใช่ไหมครับ เลยแบบรู้สึกถอดใจมาก "เฮ้ย เหนื่อย แต่จะทำยังไงได้" เรา เรามากับทัวร์ ใช่ไหมครับ ก็เลยแบบต้องพยายามไปให้ถึงพร้อม ๆ กัน ก็เลย อ๊ะ พอไปถึงพร้อม ๆ กันเนี่ยทำให้เรา โอ้โฮ! มันสวยงามมากเลยนะข้างบนนี้คุ้มค่าที่ได้มา อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยตั้งแต่นั้นมาเลย ก็ตั้งแต่ ก็ชอบสายแบบผจญภัยเลยอะครับผม อืม
อ๋อ อา อืม อ๋อ ค่ะ อืม อืม ข้อเสียของทัวร์ต้องไปทุกที่ <chuckles>
<chuckles> ครับ
เคยไปเขาที่ Jeju เหมือนกัน แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเองอะค่ะ เพราะว่ากลัวความสูงก็เลยส่งพี่ชายขึ้นไปทั้ง 2 <chuckles>
ครับ อ๋อ ก็ ก็ ก เอาตัวเรา คือรออยู่ข้างล่าง แต่พี่ชายส่งไปข้างบนใช่ <chuckles> ใช่ไหมครับ?
ค่ะ แล้วก็ให้เขาไปถ่ายรูปมาอะไรมา เราก็อยู่กับแม่ข้างล่าง <chuckles>
โอ้ ครับ ก็ดีนะ ก็ ก็เป็นเพื่อนของคุณแม่ ใช่ไหมครับ เดี๋ยว เดี๋ยวไม่มีคนเป็นเพื่อนคุณแม่ก็ลำบากอีกครับผม <chuckles> อะฮะ
<chuckles> ค่ะ
แล้วเวลาเลือกที่เที่ยวแบบสบาย ๆ คุณชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างในทริปนั้นครับผม?
ก็คือต้อง ต้องทำให้คุ้มอะค่ะ ต้องใช้ให้คุ้ม เพราะว่าไม่ค่อยได้เที่ยวบ่อยขนาดนั้น คืออย่างสมมติถ้าไปเมืองนอก ก็คือต้องจัดเวลาให้เต็มเลยอะค่ะ แบบว่าไปทุก แต่ละเวลานี้คือต้องต่อ ๆ ต่อกันให้เป๊ะ ตามเวลาแบบรถไฟก็ต้องให้เป๊ะ ใช่ มีแพลนเลยอะค่ะ
อืม ครับ นะ อา ก็คือมี ครับ คือมันมีแบบแผนในการเที่ยวใช่ไหมครับผม? ในแต่ละทริปเนี่ย
ค่ะ ก็คือไปเที่ยวเอง ไม่ได้ไปกับไกด์ อะไรพวกเนี้ยค่ะ ก็จะ คือต้องแบบแพลน เอ๊ะ
อ๋อ ค คือแต่ แต่ อืม แต่ แต่ก็ เขาก็ดีนะครับ คือเรามีเวลา มีเวลามากที่อยู่กับสถานที่ที่นั้นนะ ถ้าเราไม่ได้ไปกับทัวร์ครับ
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็คือจะถามในครอบครัวว่าแบบเที่ยวยังไง จะแบบประมาณไหน แต่เขาก็ไม่ค่อยบอกค่ะ ส่วนมากเราก็จัดเอง แต่ก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่า เขาจะต้องแบบไม่ใช่สายช็อป อะไรอย่างงี้ ก็จะแอบ บอกแนวแบบเน้นถ่ายรูปมากกว่า อะไรอย่างงี้ อืม
อืม <chuckles> เออ ใช่ครับ เพราะว่ารูปถ่ายเนี่ยมันเป็นแบบว่าความทรงจำดี ๆ นะ ที่เราแบบใช้ชีวิตร่วมกัน ณ เวลานั้นมันอาจจะไม่ อาจกลับ คือไม่กลับไปในโมเมนต์นั้นได้อีกครั้ง แต่ว่ารูปถ่ายมันสามารถบรรยายได้เลยนะครับนะ
ใช่ค่ะ
อืม ผมก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเหมือนกันนะครับ
อืม ก็เวลาเที่ยวก็ประมาณนี้ค่ะ
คือ คือ ครับ อะไรนะครับ?